Sabahları çay, kahve ritüelin var mı?
Iıı, var. Hem çay var hem de kahve var yani 2 ritüelim de birbirinden ayrı ve, ııı, her sabah yapıyorum.
İlginçmiş gerçekten. Hani ben 1 tanesine tutkunsundur diye düşündüm ama, ııı, çok merakla dinleyeceğim. Iıı, ş neyle? Yani anladığım kadarıyla sıcak bir şeyler içmeyi seviyorsun sabahleyin. Eee, neyle başlamayı seversin?
<chuckles> Hı hı. Evet. Doğru. Kesinlikle kahve yani, ııı, olmazsa olmazım gibi bir şey benim için ama, eee, kahvemin de garip bir ritüeli var. Iıı, her sabah yani mutlaka ilk önce limonlu su içiyorum ben çünkü evet, direkt kahve alınca böyle yani o ona ihtiyacım var ama mideme de hani kötülük yapıyormuşum gibi düşündüğüm için önce, ııı, limonlu suyla başlıyorum. Ondan yarım saat sonra ama sıcak, mümkünse biraz köpüklü sütlü, ııı, güzel bir kahve içmem lazım. Çok önemli benim için.
Gerçekten. Ya. Haklısın. Hı hı. Anlıyorum. Peki, bu limonlu suyu sabahleyin sıcak mı içiyorsun? Yani anladığım kadarıyla vücudunu bir şeylere hazırlamak için yapıyorsun bunu. Doğru mu? Peki, onu da mı sıcak içiyorsun yoksa normal, ııı, çeşme suyuna limon sıkıp mı içiyorsun?
Evet, hı hı, doğru, çok doğru. Hı hı, ılık su yani sıcak tüketmiyorum onu. Iıı, soğuk su zaten çok seven bir değilim. Ilık suya birkaç damla limon böyle şey ama 1 çay bardağı hani su bardağı gibi değil. Iıı, o böyle hem boğazıma iyi geliyor hem midemi işte o şeyden koruyor, ııı, hem de organlara falan da uyandığın anda iyi bir şey. Eee, bir de şey yararını da duymuştum. Iıı, çok öncelerde bir arkadaşımın teyzesi, ııı, onkologdu, emekli onkolog ve yillarca Almanya'da falan çalışmış biriydi, ııı, sadece onkoloji üzerine. Iıı, o yüzden sabah onu yapıyordu ve bana şey demişti yani kanser hücreleriyle en iyi savaşan şey aslında C vitamini ve bunu her sabah yap demişti. Eee, ben de mutlaka yapıyorum, ııı, kahveye koşmadan önce. <chuckles>
Hıı. Anladım. Evet. Hıı. Olabilir. Hı hı. Değil mi? Ne kadar mesela? Tabii. Kahvenin de belki, ııı, sabahleyin, ne bileyim, iii, kahvenin altına hiçbir şey y yemeden içmeden içince vücuda zararı da olabilir. Iıı, sen de biliyorsundur. Peki, gelelim kahve saatine, kahve zamanına. Kendini nasıl hazırlıyorsun? Etrafında neler var nerdesin? Öncelikle onu duymak isterim.
I hı. Doğru. Evet. Hah. <chuckles> <chuckles> Tabii, şimdi ilk uyandığımda zaten hemen bir yüzümü falan yıkıyorum. Sonra önce bir camları açıyorum, perdeleri açıyorum. İşte o sırada limonlu suyumu da içtim, kahveye hazırım. Hemen bir kahve makinem var benim. Onu işte çalıştırıyorum o bir ısınsın, kendine gelsin diye. Şimdi benim garip bir şekilde kahve ritüellerime özel bardaklarım var. Ya kupalar ve çok komik. <chuckles> Yani tipi komik. İşte mesela biri kaktüs şeklinde, işte birisi bi balkabağı şeklinde falan ve bunların günleri var benim için. İşte cumartesi kupası farklı, pazar kupası farklı. Her güne özel kahve kupam var. <chuckles>
Harika. Güzel. Çok cici, çok ç tatlı. <chuckles> Neden? <chuckles> Ya. Hı hı. Bana çok sürpriz oldu şu anlattığın. <chuckles> Yani sabah moduna göre değil, günlere göre kupan ayarlı, ııı, a anla doğru mu anladım? <chuckles> Ço bu da çok ilgi
Evet. <chuckles> Doğru, evet. Yani renkleri hep anç başka böyle. Mesela pazartesi benim enerjiye ihtiyacım olan bir gün. Ve pazartesi kupam bal kabağı şeklinde turuncu. Böyle kapağı falan var, işte şeyi var, o ot kısmı var ya tepesinde. O falan var. <chuckles> Evet, o o var mesela çok komik bir kupa. Ben onu görünce zaten mutlu oluyorum. Pazartesileri onu kullanıyorum. Diğer gün, işte kaktüs olan mesela salı, yeşilin o enerjisini alıyorum. İşte 1 tane açık mavi var falan derken her güne özel değişik tiplerde komik, işte kulpları bir değişik falan böyle, kupalarım var. Iıı, cumartesi günü. <chuckles>
An Güzel. Evet, kök kısmı. Hı hı. Ne güzel. Hı hı. Evet. Güzel. Gerçekten değişik bir hikâye yani şöyle, ııı renklere göre kendi enerjini ayarlaman, işte sana komik gelmesi, belki sen içinden onunla sohbet de ediyorsun sanırım anladığım kadarıyla, öyle mi?
Hı hı. Evet. <chuckles> Çok haklısın, günaydın diyorum kupalarıma. Iıı, onlara böyle kahve koyarken falan bir mutlu oluyorum. Iıı, bazıları daha ciddi kupalar, bazıları daha komik. Iıı, ona göre de içine koyduğum kahveler de biraz değişiyor. İşte cappuccino mu yoksa sert bir kahve mi, İşte double espresso mu gibi böyle farklı farklı kahve çeşitleri yapıyorum. Kupaya göre güne göre değişiyor. <chuckles>
Hı hı. A. Hı hı. Süper. A. Tam bu noktada ş Tam bu noktada şunu soracağım. Mesela küçük bir kahve fincanına sert bir kahve, işte geniş bir kahve fincanına cappuccino gibi mi düşünüyorsun gördüğünde? Eee, k fincana göre mi kahveye karar veriyorsun kahveye göre mi fincana karar veriyorsun? Onu biraz açar mısın?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. <chuckles> Yani aslında fincanlarım sabit bütün günlerde. Eee, genelde çok değişmiyor. Yani, ııı, yıkamış oluyorum onu diğer günden. Iıı, hazır oluyor zaten. Çok değişmiyor fincanlar birbiri arasında. Ama kahveler biraz daha nasıl uyandığıma göre değişiyor. Yani ritüelimde biraz şey var eğer enerjik uyandıysam latte ya da kesinlikle cappuccino içiyorum. Çünkü biraz sütlü evet biraz daha yumuşak. Ama böyle bazen bir gergin uyanıyorum, sinirli diyorum 1 saat daha uyusaydım falan. İşte o zaman yani sadece böyle sade bir filtre kahve ya da espressoyla bir kahve daha sert şeyleri tercih ediyorum. Tamamen günüme göre değişiyor.
Evet. Anladım. Hı hı. Anlıyorum. Tatlı bir şeyler. Değil mi? <chuckles> Ya. Hıı. Peki. Sert şeyler, sert kahve gerginliğine gerginlik katmıyor mu üzerine?
Yok aslında ayılmamı sağlıyor? Yani gerginlikten kastım biraz daha uyuyamamanın gerginliği. Hani, ııı, yorgun kalkmak diyeyim daha doğrusu. Yorgun kalkınca böyle sinirleniyorum her şeye. Bir anda, öff, niye uyandım? Güneş de ne kadar az parlıyor falan diye buralarda evet. Hı hı.
Anladım. Hı. Evet. Olabilir. Yani kalktın. Iıı, limonlu suyunu içtin, pence ı b 1 saniye k sanırım karıştırdım sırayı. Kalktın, pencereleri açtın, evin içine temiz hava geldi, yağmur olabilir, soğuk olabilir, güneşli gün olabilir. Sonuçta temiz hava kokusu girdi. Sonra mutfağa gittin, limonlu suyunu içtin, kahve makineni, ııı, çalıştırdın onun böyle kıvamını s su sıcaklığını <chuckles> gelmesini bekliyorsun. Fincanına karar verdin. Eee, kahvene karar verdin. Şimdi o andaki duygun ne? Yani, ııı, kahvenin kokusunu böyle, ııı, duymaya hazırlıyor musun kendini?
Doğru. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Tabii ki, ya ben zaten o kahve makinesinden bardağa o kahvenin akışı var. Onu da izliyorum. Yani sabah ritüeli gibi bir şey hani böyle kahve makinesini çalıştırıp da gidip başka bir şey yapmıyorum. Böyle başında duruyorum. Kupamı koyuyorum, kahvemi seçiyorum, o ona böyle işte akıtıyor, oradan süt köpüğü koyuyor falan ben bir onu izliyorum, bana bir huzur veriyor, diyorum ki "kahvemi içeceğim, oley." <chuckles>
Harika. Anlıyorum. Tam Aslında çok uzun bir zaman değil o akan süre. Değildir diye düşünüyorum. Iıı, o sürede sadece ona mı odakla o kokuyu duyup o kah onu mu izliyorsun yoksa aklından böyle anılar başka düşünceler de geçer mi? O kısacık zamanda.
Tabii, tabii. Hı hı. Ya, aslında sanırım, böyle, biraz, eee, hipnotize olmuş gibi oluyorum, diyebilirim. Yani, başında, böyle, bomboş gözlerle, hiçbir şey düşünmeden o kahveyi izliyorum. O kokusu geliyor. O sütü koyunca buharı çıkıyor, falan. Böyle, şey oluyorum, eee, içimi kıpraştırıyor mu desem? Mutlu ediyor beni, yani. O kahve mutluluğumu arttırıyor.
Evet. Evet. Süper. Diyebilirsin. Neden olmasın? Evet. Neden olmasın? Anladığım kadarıyla, o senin sabah meditasyonun.
Evet, doğru.
Yani, eee, farklı, ııı, işte, negatif şeylerden arındığın, odaklandığın, ııı, işte, <chuckles> o an kendini dinlediğin bir an olabilir belki de. Öyle mi?
Hı hı. Çok haklısın. Kesinlikle öyle ve hiçbir şey düşünmediğim. Aslında sanırım benim için biraz ayılma evresi orası oluyor. Yani, orada artık uyku, hâlâ bir sersemliğim oluyor onu yaparken. O sersemliği bırakıp o bardağı alıp ilk yudumumu alıyorum, böyle, kokusunu bir içime çekip. O ilk yudumu zaten gözümü kapatıp, böyle, yudumlarım. Çünkü gerçekten kahveye bir saygım var benim, yani. Öyle bir bağımız var. Ondan sonra uyan
Hı hı. Değil mi? Oh, ne güzel. <chuckles> Çok güzel söyledin. Çok güzel söyledin, kahveye saygım var diye. Çünkü o kahve taneleri senin evine gelinceye kadar kaç kişinin emeği, çabası, yetiştiği yer, belki senin ülken değil, çok uzaklardan geliyor. Eee, onları arada belki aklına, yani, gelmese bile <chuckles> eee, saygıyı hissetmen, eee, kafanda bir yerlerde, gerilerde o düşüncenin olmasından kaynaklı olabilir.
Hıh. Doğru. Kesinlikle, kesinlikle. Hıh. Evet, çok haklısın, gerçekten öyle. Yani, eee, ve şey diyorum, iyi ki var böyle bir lezzet. Hani, ne içerdik sabahları yoksa? Makineyi de çok seviyorum, makineme de saygım var. Diyorum ki, “Sen iyi ki benim evimdesin.” Konuşurum arada gerçekten, böyle, biraz enteresan gelebilir ama. “Günaydın,” falan derim makineme. <chuckles>
Değil mi? Hı hı. Çok tatlısın. Evet. Eee, s seni üzmek istemem asla bu soruyla. <chuckles> Farz edelim ki o sabah elektrikler yok
Hı hı. <chuckles> Evet.
ama kahve var evde. Ne yapardın?
Ha ha. Eee, şeyim var benim, küçük, emm, <smacks lips> ııı, n ne onun Türkçesi? Eee, hani, böyle, basıyoruz üstten, filtre kahveyi filtreliyor ya, cam, makine değil de bardağımsı bir şey. Eee, adını, şey, Fra fransız bastı falan mı acaba, bilemedim Türkçesini. Eee, French press diye geçiyor normalde dışarılarda, marketlerde, bir yerlerde. Eee, öyle bir cam ürünüm var. İşte, su kaynatıyorum. Su kaynatmak zaten, hani, ocakta olabiliyor, gazlı olduğu için elektriğe ihtiyacım yok. Eee, su kaynatıyorum, suyu döküyorum, filtre eee, filtreliyorum o, eee, küçük cam bardakta. Oldu, bitti. Mis gibi filtre kahve. <chuckles>
Gazlı Evet. Tamam. Tamam. Yine filtre kahve hazırladın. Olabilir. Doğru. Evet. Şanslısın, gerçekten. Hı hı. Evet. O Tabii, o filtredeki geçen zaman, tanelerin, eee, o suyun içinde dolaşması, biraz damla damla akması da, ııı, senin ayrı bir meditasyonun olabilir o anda. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> A, o biraz uzun sürüyor, biliyor musun? O o kadar onun başında duramıyorum. O filtre kahve tek tek damlatıyor, diyorum, o kadar da değil. Yani, 1 dakika falan beklerim ama, hani, 10 dakika da bekleyemem. Ona pek bakmıyorum başında ama acil durumda bunu yapabiliyorum. <chuckles>
<chuckles> O sırada pencereden dışarı bakabilirsin. Biraz doğanın kokusunu, işte, çevrenin, eee, sesini dinleyebilirsin. Çok güzel. Eee, peki, eee, kahveni içtiğin evinde özel bir, eee, koltuğun, bir, eee, evinin bir köşesi var mı?
Evet. <chuckles> Hı hı. Evet. Hımm. <chuckles> Var. Eee, o da benim için bir ritüel aslında. Eee, salonumda, böyle, eee, iki taraflı cam benim salonum. Yani, tam iki cepheyi birden görüyor. O iki. Onun tam ortasında da bir tane tekli huzur koltuğum var benim. Eee, çok.
Çok güzel. Hı hı. Ne güzel isim vermişsin. Huzur koltuğu. Eee, yaşatmış sana, yani, onu. <chuckles> Hı hı.
Evet. Tabii, yani, o özellikle sabahları, hele biraz da hava biraz, böyle, yağmurluysa, hafif griyse falan, o kadar güzel oluyor ki. Oturuyorum koltuğuma, kahvemi alıyorum, böyle, sadece aslında bir duruyorum orada. Hani, bu arada bu sadece cumartesi pazarlar için geçerli genel olarak. Hani, eee, hafta içi işe gideceksem eğer acelem varsa biraz kahve bana hazırlanmakta eşlik ediyor. Ama hafta sonu bunu mutlaka yapıyorum.
Süper. Hıı. Anladım. Süper. Hı hı. Sever misin me farklı mevsimleri orada, böyle, eee, izlemek, huzur koltuğunda oturmak? Eee Peki kahveni, eee, sessiz mi içmek istersin ya da o sırada, işte, birisiyle konuşmayı sever misin? Birilerini arar mısın?
Hı hı. E Hımm. Şöyle, kahve benim için biraz daha yalnızlık içeceği, yani, kendimle baş başa olmayı seviyorum kahve içerken. Daha doğrusu kahveyle baş başa olmayı diyeyim. Hani, biriyle eğer sohbet eşliğinde falan olacaksa, burada çay. Yani, sohbet varsa çay olması lazım.
Anlıyorum. Hı hı. Ne kadar güzel söyledin. Eee, çay da biraz Türk kültüründe, işte, Türkiye'den gi eee, o sohbetleri hatırlatıyordur belki sana. Tabii ki başka ülkelerde de içiliyor çay sevilerek. Eee, a şey İngiltere'den Arjantin'e kadar birçok ülkede <chuckles> seveni var, sevmeyeni var. Eee, sevenlerinden dinlemek en güzeli tabii ki. Eee, çaydaki, eee, sana gelen huzur nasıl? Onu nasıl hazırlarsın?
Hı hı. Doğru. Hı hı. <chuckles> Çok haklısın. Hı hı. Eee, o şöyle, yani, ben çok fazla bu sallama çayları sevmiyorum. Eee, demleme çay taraftarıyım. Böyle, kendi kendine, sakin sakin bir demlensin ama şey de değil, çaydanlıkta değil, yani, çay makinem var. Hani, çaydanlık bana biraz, emm, eski geliyor, yani, çok uzun zamandır kullanmıyorum. Eee, çay makineleri daha pratik geliyor. Eee, çay m çay makinesine zaten çayı koyuyorum, böyle, onun bir demlenmesi lazım. E, zaten, eee, çok şeyi sevmiyorum, haşlama suyla yapılan çayı sevmiyorum ben bö ılık su koyarak biraz daha kendi kendine demlenmesini seviyorum. Eee, o da aslında kahvaltı ritüelimde var, kahvaltıda çay ararım, yani, isterim. Hani, yurt dayım ama isterim. O da her sabah aslında evde bir, eee, demlik çay demleniyor diyebilirim. <chuckles>
Anlad Hı hı. Olabilir. Hı hı. Ya. Doğrudur. Hı hı. Değil mi? Güzel. Süper. Peki, eee, çayın verdiği "Kahvaltıda severim." dedin ya. Sindirimini mi rahatlatıyor ya da, işte, o belli tatların onunla uyumunu mu seviyorsun? Eee, nedir sendeki bu çay sevgisi? <chuckles>
Hı hı. Hımm. Ya, aslında bana galiba onu, o yediğim öğünün kahvaltı olduğunu anlatan tek şey çay. Ya, öyle algılıyorum. Sanki o çay olmazsa Mesela akşam yemeğinde, eee, aynı şeyleri yesem, çay olmazsa benim için akşam yemeği olur o. Ama yanına gene bir çay demlesem, derim ki: "akşam kahvaltısı" <chuckles> Hani, kahvaltıyı kahvaltı yapan şey bence çay. O demliliği, o kokusu, rengi falan, cam bardakta rengini de göreceğim. Eee, böyle, bir.
A! Çok ilginç. Tip I hı. <chuckles> Çok güzel. Tam da, onu soracaktım. Eee, onun için de özel bardakların ya da fincanların var mı? Eee, tutkusu Yani, elinden bırakmadığın sa sadece sana özel bir çay bardağın var mı?
Hımm, yani Evet. Eee, yani, klasik, ince belli şey çay bardağı. Cam olacak, küçük, çok büyük de değil, böyle, kupada falan çayı pek sevmiyorum ben. Eee, ince belli olsun, cam olsun, hani, Türk usulü. Tam geleneksel çaycıyım açıkçası. <chuckles>
Olabilir. Hı hı. Çok güzel. <chuckles> Çok güzel. Öyle keyifle anlattın ki, yani, sabahları belki seninle oturup kahve içmek isteyen <chuckles> arkadaşların da vardır. Iıı, sohbetin çok keyifliydi. Ben çok keyifle dinledim.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Soruların da çok keyifliydi. Eee, böyle, çay, kahve istedi canım resmen konuşmadan sonra. Çok teşekkürler.
<chuckles> O zaman tam senin için sırası, hazırlayabilirsin. Tekrar görüşmek üzere. <chuckles>
<chuckles> Görüşmek üzere, kendine iyi bak, hoşça kal.